อ๋อ ทีนี้ค่ะ อ่า แบบว่าเราเองอะตอนนั้นน่ะไปคนเดียวได้ไหม? หรือว่าเรามีพี่น้องของเรา เอ่อ ที่แบบ แบบครอบคริว ครอบครัวเดียวกับเราไปด้วยหรือเปล่า? แล้วตอนนั้นน่ะเรามีญาติพี่น้องที่นั่นด้วยไหม? หรือว่า ม มีเพื่อน ๆ ที่นั่นอะมากน้อยแค่ไหน พอจะบรรยายให้ได้ไหมอะคะ?
ถ้าเกิดว่าจากบ้านน่ะค่ะ เราไปคนเดียวเลยค่ะ แล้วก็ที่นั่นก็จะมีลูกพี่ลูกน้องของเราอยู่ด้วย อ่า คุณ อ่า คุณ คุณน้า คุณอาสินะ คุณอาท่านมีลูก ๆ อะค่ะ ตอนนั้นน่ะ อ่า 4 คน เป็นผู้ชายหมดเลย อืม ถึงตาอีกแล้ว ค่ะ
อืม อืม อือ อือ อืม วัย <chuckles> อายุเท่าไรกันบ้างคะเนี่ย? แล้วตอนนั้นช่วงนั้นเราอายุเท่าไร? ไล่ ๆ กันหมดเลยเหรอ?
ไล่ ๆ กันหมด เราอะโตสุด เราอะโตสุดค่ะ ที่เหลือก็เป็นน้องเล็ก เล็ก ๆ ๆ หมดเลย แต่เป็นผู้ชายหมดเลย โอ้โฮ ซนทโมนมากคุณ แล้วก็จะมีเพื่อนอะค่ะ อยู่ข้าง ๆ บ้านกัน แต่ว่าข้าง ๆ เบื้อน ข้าง ๆ บ้านก็คือต้องเดินไปอีกนะ ต้องเดินอีกไปประมาณสักระยะ 50 เมตรถึงจะเจอเพื่อนเราที่บ้านนู้นน่ะ อย่างเงี้ยค่ะ ใช่ แต่บ้านนู้น ก็เพื่อนเราก็จะเป็นผู้หญิงค่ะ อืม เราก็จะเป็นก๊วน ๆ กันที่จะไป เอ่อ ไป เอ่อ ไปปีนต้นไม้ ไปปีนต้นผลไม้กัน ทำน้ำจิ้มกัน รับประทานกันบนต้นไม้ ใช่ ใช่คุณ มัน มันสนุกมาก เพราะว่า อาจจะเป็นเพราะว่า ลูกพี่ลูกน้องเราเป็นผู้ชายหมดเลยไง แล้วสิ่งที่เขาชวนเราเล่น ก็คือปีนต้นไม้กันค่ะ อา ใช่ เราก็จะปีนกับเขาด้วยคราวเนี้ยค่ะ ก็ ก็สนุกดีค่ะ อืม โดย โดยเฉพาะ ค่ะ ได้ค่ะ
อืม เป็นพี่คนโต อือฮือ อื้อ อือ ๆ ค่ะ ค่ะ อืม อืม ค่ะ อ๋อ อืม อือฮึ เด็กผู้หญิงปีนต้นไม้กัน เหรอ? <chuckles> อ๋อ เหรอ? โอ้ อะฮะ อ๋อ ต้นไม้ เออ โอเค อือฮึ เออ แล้วทีนี้อะค่ะ อืม โดยเฉพาะอะไรคะ? อืม